Olha, eu tenho o b o eu tenho, mas eu não costumo ensinar porque, ah pelo menos no local onde eu trabalho essa não é o foco, não é tipo sobrevivência, é aprender a conviver, é aprender a a respeitar, é um outro foco, mas eu sei. <laughs>
Harmonizar o o, né, o desenvolvimento com a natureza, é isso?
Exato, exato. O o quan hum, entender, né, o que que é limite ambiental, quais são as barreiras que a gente precisa criar de respeito, barreiras, eh, e eh, eu digo de de respeito, de de valores, não físicas, né. Então, a gente vai trabalhando mais essas coisas do que a outra parte, que é a parte legal, né, que é de sobrevivência, de explorar ali, integrar mesmo.
Uhum. Não, nem é nem é legal. Faz parte, é é essencial pra nossa sobrevivência como espécie, como eu disse, os alienígenas vão chegar, e você vai ser eleita mais uma vez: "Ah, essa aqui cuidava da natureza, ó".
Sim, sim, com certeza. <laughs> Tô dando tô tô cumprindo a tabelinha dos alienígenas. <laughs>
É. Aham, isso isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Vamos lá e no seu trabalho, então o seu estilo
Hum. Hum.
é a sua identidade, né, as pessoas as pessoas apontam pra você: "Ah, a professora, é a nossa líder, é a a moça das plantas, é a moça do meio ambiente".
É. Aham, sim. <laughs> É, hoje eu diria que eu tenho um estilo como brincam, né de "bicho-grilo" ali, né. Uma coisa mais mais natureza, mais hippie, mais praia. Hoje é mais puxado para o para o "bicho-grilo" mesmo, mas é que com certeza meu estilo
Opa! Mais hippie? Hã. N ótimo. Não não é pejora também não é pejorativo, é um uma filosofia de vida, as pessoas porque a palavra é meio estranha, né, "bicho-grilo", mas, eh
Não, não. Exato. <laughs>
eh, são filosofias, assim que têm tudo a ver com o desenvolvimento do ser humano, né.
Exato, exato. Com certeza, são modos de ver.
É muito estranho uma pessoa que mora na rua, o mendigo que mora na rua não falando de você, não tá mas é é muito estranho uma p um mendigo que mora na rua, mas não é es não é muito estranho uma pessoa que se embrenha na floresta e fique f longe de todo mundo, não é estranho.
Hum. Aham. Aham. É verdade, é verdade.
Que é de lá que é de lá que os seres humanos vieram, né.
Aham, com certeza. E e pra lá que vamos voltar, né, é é tudo um ciclo.
Só nessa separação só nessa separação você já vê o que é estranho e o que não é. Então, tudo que é a ver com o ambiente, com meio ambiente, com o verde, com terra, com sol, com o ar limpo
É.